Pero curious lang din ako, 'no, meron ka bang paboritong app o laro na talagang nagpapakalma o nagpapasaya sa'yo?
Mm. Ah, siguro ano lang yung Netflix, yung YouTube, ah, Spotify, yung makikinig ka sa ano sap po podcast ng mga komedyante. So sobrang nakakapampakalma talaga eh. Parang yun na yung uso ngayon eh, yung mga podcast.
Ah. Ayun nga. Totoo. Oo, tas meron pang mga podcast na video, hindi yung audio lang. Parang nakikita mo rin sila. Puwede mong mapanood, hindi lang, 'di ka lang makikinig, ganyan. Ako rin, yun din yung mga paborito kong app. Netflix talaga, kasi siyempre parang pagpunta mo don, nandon na lahat. Halos yung mga gusto mong panoorin tsaka yung magagandang palabas, nandun na rin, 'di ba? Tsaka maganda pa yung kalidad 'no. Tapos yun din sa YouTube din, 'di ba, marami kang puwedeng mapanood na kung ano-ano nga, 'no, ayan.
Oo. <laughs> Tama. Mm. Oo. Tas hmm. Mm, oo. Oo, tsaka marami ka na rin bang list sa tawag dun, sa Netflix?
Sa Netflix, hindi ako masyadong nag-aano ng list, eh, parang kung ano lang yung makita ko, ganyan, mm. Ikaw ba, marami?
Oo. Ah, ganun. Ah. <chuckles> Oo, marami na kami, mga almost 700, sabi ko nga sa asawa ko. Ah eh, sobra sobra daming nakapila. Eh, siya, nang-uubos na siya ng mga K-dra K-drama niya. Eh, kami kasi, mag makakabawas ka ng isa, dadagdagan naman ng tatlo. <laughs>
Naku, ang daming nakapila. Hmm. Ah.

Yun nga. <chuckles> Para kasing pag may nakita ka ano, parang, "ay mukhang maganda ito," parang gusto mong panoorin pero may pinapanood ka pa naman. Ako kasi ano, eh, parang tinatapos ko talaga agad, tapos saka palang ako maghahanap pa ng iba, o kaya mag se-search din sa ibang social media na app din, tapos titignan ko rin yung, ah, parang opinyon ng ibang tao kung maganda ba talaga ganyan, ayun. Ay, matanong ko lang din sa iyo, dahil mahilig kayo sa murder mystery, napanood niyo na ba yung The Residence?
Oo. Tama. Oo. Mm. Oo. Oo tama. Oo nga ano. Mm. Mm. Residence, resident.
Sa Netflix?
Hindi ko lang matandaan kung napanood na ba namin iyon. Pero, ah, ang dami na rin kasi naming pinapanood na ano, eh, na murder mystery, pe tapos ang dami rin naka pila.
Ah, ano siya bago lang siya, ngayong taon lang din siya. Tapos, ah, tapos naman na siya, at pinanood ko nga lang siya ng isang upuan, eh, kasi sa sobrang naga nagandahan ako. Tungkol siya sa White House, tapos may nangyaring ano nga, murder dun. Oo.
Mm. Ah, talaga? Oo. Aha, Residence. Oo. Napanood na namin yan, yung yung
Ayan.
ah, black woman yung detective?
Mm. Oo yan. Nag nagustuhan ko siya. Nagustuhan niyo ba yun? Yung
Oo yan, natapos na namin yan. <laughs> Sobra sobra namin nagustuhan. At saka hindi siya ano, ah, kasi kami, ah, balak ang ginagawa kasi namin hinuhulaan na namin kaagad kung sino yung, ah, may yung salarin. Eh, tapos nun, ah, yun pala, yung mga hula namin sobrang mali. Tapos gugalatin ka nalang pagdating sa dulo, na parang hindi mo siya ineexpect, pero siya pala yung ano, suspect, parang ang galing, 'di ba?
'Di ba? Oo. Yun nga. Oo. Yun nga, eh.

Nasa probinsiya kasi ako kaya ayun malayo kami ayan. Pero yun, parang malaki yung tulong niya kasi nakakausap ko nga siya, ayan, tapos siyempre kapag may problema malaki yung tulong kapag may nakikinig sa'yo, ganun. Tapos niya tsaka sa mga kaibigan rin kahit hindi mo nga sabihin yung problema mo sa kanila, basta magkuwentuhan kayo, magtawanan kayo, sa chat o sa call ganiyan malaking saya na yung nabibigay niya, ayun. <clears throat>
Ah, okey. Mm. Oo. Mm, tama. Tama yun, tsaka ano 'no, hindi siya tulad ng dati. Pero Yung 'pag kayo nag-uusap kayo ng partner mo, ah, video call ba siya or phone call lang?
Mm. Video call, madalas tapos ano naman kapag busy naman, ah, sapat na yung text ganiyan, basta update yung mga chat ganyan.
Sa video call, oo. Mm. Totoo. <laughs> Tama, kasi Mm.
End lang ng ano kung anong ginagawa ganun. <chuckles>
Oo, kasi ti di tulad ng dati nung panahon namin ah, uso pa yung pen pal eh, <chuckles> alam mo yun? Yung susulat ka ng letter tapos may or minsan naman makipag-telebabad ka, so ba ba mainam na siya ngayon na yung technology na tulad niyon tulad niyo na nakakapag-usap kayo ng madalas.
Ah, oo. <chuckles> Oo. Ayun nga. Yun nga. Noon kasi 'di ba, kung ano parang gagamit ka pa ng landline para makipag-usap 'no, tapos 'di mo alam ma naririnig ka pala sa ano isa pang landline sa bahay niyo ganun, di ba, ganun kasi noon.
Oo. Oh. <chuckles> Oo, pinaggalingan namin yun, oo.
Mm, kaya ayun buti na nga lang may mga ganito ng teknolohiya, 'di ba? Pero curious lang, oo, totoo nakakatipid pa dahil kahit wala kang load basta may internet, 'di ba, ayun.
Tas mura pa. Mm. Oo, tama.

Kasi pag ano, minsan napipick-up nila yung mga mura which is nangyari na nga, so iyon.
Oo nga. 'Yon nga, eh. Oo, dapat talaga binabantayan rin 'yong, ah, mga pinapanood nung mga bata 'tsaka kung saan sila na-eexpose, kasi nakukuha talaga nila, kung ano yung nakikita nila tsaka ayon ginagaya nga nila, dahil nga bata pa sila, ayon. Pero ikaw ba, paano ba nakakatulong yung paggamit ng teknolohiya para mabawasan yung stress o pagod mo sa araw-araw?
Mm. Doon. Oo. Magandang tanong din diyan. Ah, tulad mo may iPad din ako. <sneezes> So gin ano, um, gusto ko sanang siyang ano magamit din sa ah, actually ginagamit ko siya pang-design, pang-drawing. So iyong yung mga pagtanggal ko ng stress, kaso nga lang pag dinala ko pag nilabas ko naman 'to, iisipin ng mga bata para sa kanila 'yon. Alam mo yung alam mo yung gusto mong maglaro, gusto mong, um, mag-drawing, gusto mong maglaro, lahat ng alam mo 'yon, alam mo 'yon, mag mag-distress ka talaga pero. Ayon, ba, eh, kumbaga parang oo, sobra. Parang may may mu oo, may mga bata rin ba diyan na na pwedeng alam 'yon, na humihiram din ba sa'yo or sumisingit o ikaw lang talaga yung pwedeng gumamit ng iPad mo?
Hmm. Ah, wa Mm. Iyan. A Oo. Iyon nga. Parang kinukulit ka, gano'n. Hinihiram nila. <chuckles>